Ừm, bạn ơi bạn, nói thiệt với bạn luôn á nha, là hiện tại là mình cũng bối rối lắm luôn á. Tại vì đối với mình á, thì hiện tại thì mình cũng chưa có tham gia thị trường lao động đâu, mình cũng chỉ là sinh viên năm cuối thôi, thành ra nói chung cũng rất là bận rộn này kia đó bạn. Nhưng mà sao mình thấy đó nha, kiểu như là, cho dù là ở trên trường hay là ở nhà đi, mình cũng không có thể nào thư giãn được hết trơn á bạn. Kiểu như công việc nè, thật ra hông có phải công việc mà là chuyện học tập đó bạn, rồi chuyện câu lạc bộ này kia đó. Thành ra mình thấy là, ờ, sao mà hiện tại nó căng não quá trơn quá trời luôn đó. Mà bây giờ á, bây giờ mình đang có một cái mong muốn nà là trên trường thì mình học là chắc là, gọi là, hổng hổng đổi được rồi. Nhưng mà hiện tại mình nghĩ nha, nếu như bây giờ về nhà, mình nhìn nhà nó là một cái nơi thoải mái để có thể là thư giãn á thì nó hay biết mấy luôn. Nhưng mà thiệt sự là mình cũng không biết bây giờ làm sao để được như vậy luôn á bạn? Thì hổng biết là bạn có cái cách nào hông dạ?
Ôi, sao thế nhỉ? À. Mình hiểu. Ôi, sao thế nhỉ? Quá trời việc. Ừm, đúng ha. Ờ, trời ơi cách thì c có rất là nhiều nha. Nhưng mà mình nghĩ rằng là làm sao cho nó phù hợp với bạn mới là quan trọng nhất chứ, phải không? Thế thì không biết rằng là, ừ, khi mà bạn nói đến chỗ thư giãn ấy, thì bạn sẽ muốn rằng là mình có thể thư giãn ở trong cái căn phòng nào ở trong nhà mình nhỉ?
Vậy hả? Ra vậy. Ờ, nhưng mà nói vậy chắc là phòng ngủ của mình đi bạn, kiểu như mình đang muốn nha, mình chỉ cần bước vô phòng cái thôi, là tự nhiên nó ập tới một cái luồng không khí là, ờ, đây là một cái nơi cực kỳ phù hợp để mà thư giãn luôn đó.
À, ô kê. Ừm, rất là hợp lý. Nghe vậy thôi đã thấy là chill chill và muốn là, ừ, mình có một ngay một cái góc, gọi là, nghỉ ngơi rồi ha. Thế không biết rằng là cái phòng ngủ của bạn ấy, thì có hay bị, gọi là, ờ, những cái tiếng ồn nền ở bên ngoài hay là có người thường xuyên quấy rầy không ha?
Đúng rồi. Ờ, thật ra thì cũng có luôn á bạn ơi. Tại vì nhà mình á, thì, kiểu như, ba mẹ mình cũng thấy thoải mái lắm. Tại vì mình thấy là, ờ, phòng mình cũng không phải là một cái phòng gì riêng tư đâu bạn, kiểu như, ai muốn vô thì vô, muốn ra thì ra à, thành ra nó như nó hơn cái chợ vậy đó. Rồi bên cạnh đó đó, thật ra thì mình cũng không phải là ở nhà bình thường đâu, mà mình cũng ở chung cư nữa đó bạn. Thành ra, cho nên á, kiểu như, bây giờ mình mở cửa ra nha, thì cái chung cư của mình á, nó kế cái xa lộ, kiểu như, còi xe nó cứ bóp liên tục mà bạn, đặc biệt là mấy cái xe khách với xe tải đồ nè. Ừm.
À, vậy ấy hả? Trời! À, ô kê. Ôi trời, mình hiểu nè. Ừm, thì coi như là cái tiếng ồn từ bên ngoài là rất là nhiều mà, những tiếng ồn như là, kiểu, còi xe này kia thì làm sao mình tránh được, đúng không? À, thế không biết rằng là ở trong phòng ngủ của bạn ấy, thế tức là phòng ngủ này là chỉ là có công năng là để ngủ thôi hay là còn có kết hợp với cả những cái nơi, gọi là, học tập hay làm việc nữa bạn ha?
Đúng rồi. À, thật ra thì nếu kêu phòng ngủ như vậy á thì cũng hông hẳn đâu bạn, nó chỉ là phòng riêng của mình thôi à. Tại vì á, cái chung t nếu mà nhà chung cư thì là cũng hông có được bự lắm đó bạn. Cho nên á cái phòng này thì mình có cả cái, gọi là, bàn học bài của mình luôn nè, thành ra và kiểu như là có cái tủ quần áo. Nói chung là cũng đầy đủ như một cái phòng riêng vậy đó bạn.
Ừm, mình hiểu. Ồ, ô kê. À, rồi, ô kê. Thế thì, ờ, bây giờ bạn thử tưởng tượng về một căn phòng mà, gọi là, ờ, nó là một cái nơi thư giãn cho bạn, thì bạn sẽ muốn thư giãn theo kiểu như thế nào? Nó kiểu dạng như là, à, nhẹ nhàng hay là có thêm cả nhạc, rồi là thay đổi cả thêm về phần ánh sáng nữa ha?
Ừm, nếu mà nói như vậy đó nha, thì mình muốn á, bây giờ bước vô phòng cái đi, à, là nói chung là sẽ, gọi là, không quá, gọi là, ồn ào, nó yên tĩnh nè. Nhưng mà đừng có yên tĩnh quá, nếu mà vắng lặng quá thì cũng hông đúng. Nó như là sẽ nên có cái nhạc nền nó du dương nhẹ nhẹ, nhưng mà kh nhạc không lời đó bạn, vậy đó. Bên cạnh đó nha, thì, kiểu như là, ánh sáng nó đừng có quá là sáng, nếu mà đừng có quá rực rỡ, mà nó hơi nó vừa đủ thôi. Đặc biệt là nếu bây giờ mà được ánh sáng vàng hông thấy là hợp lý luôn. Và, kiểu như, nhìn vô cái đó bạn, mà có một cái ghế lười nè, hoặc là có cái giường, gọi là, nó nhìn vô cái là nh gọi là, êm, thật là êm ấm đó bạn. Trời ơi, chắc mình nhảy vô lên luôn quá.
Ô kê. À rồi, mình hiểu nha. Ừm. Ừm. Trời, hợp lý. Ừm. Trời ơi! Rồi, ô kê, thế ừm, ít ra là bạn cũng đang có trong đầu là cái một cái hình dung về một căn phòng rất là thư giãn của bạn rồi đó chứ. Thế thì mình nghĩ rằng là nha, ờ, với căn phòng của bạn thì bây giờ muốn biến một căn phòng ngủ trở thành một cái nơi nó, gọi là, à, nhìn vào phát là đã thấy cảm giác thư giãn, thoải mái, thì cái việc đầu tiên mà bạn phải làm đó chính là, à, làm sao cho cái căn phòng của mình nó gọn gàng trước đã. Thì không biết rằng căn phòng của bạn là có bị bừa bộn quá không ha?
Ờ. A. Ờ, thật ra thì nhìn nên giờ nói ra cũng hơi xấu hổ, nhưng mà công nhận là cũng bừa thiệt. Tại vì mình h nói mình nói với bạn á mình cũng là sinh viên năm cuối mà, ừm, cho nên là cũng không có nhiều thời gian để mà, gọi là, dành cho cái việc, gọi là, dọn dẹp các kiểu đồ đó bạn.
À. <laughs> Không sao nè. Ừm, hiểu. Ờ, ô kê. Thế thì, ờ, mình nghĩ rằng là thật ra cái việc mà dọn dẹp phòng ấy, nó cũng rất là đơn giản thôi nha. Ờ, bây giờ thì bạn chỉ cần, gọi là, dành ra mỗi ngày, hoặc là khoảng độ cứ 5 phút một lần, bạn đi qua đâu đấy, bạn bước vào phòng này, bạn thấy cái chỗ này nó hơi bừa, thì, ừ, ô kê, mình tiện tay, mình tiện bước chân đi qua mà, thế là mình xử lý luôn cái góc đấy. Tức là mình nhìn thấy cái gì mình sẽ xử lý luôn cái đấy. Bây giờ bạn có thể là quy về kiểu dạng như, ờ, mình không đặt mục tiêu là hôm nay mình phải dọn nguyên cả cái phòng này, bởi vì mình cảm giác là, ừ, nếu mà dọn cả phòng tự dưng thấy lười lười trong người, đúng không này? Rồi là rất là mệt mỏi ấy, cho nên bây giờ nha, mình đặt hạ mục tiêu xuống. Mình là có thể mỗi ngày mình dọn tầm 5 phút, hoặc là, ừ, ô kê, bây giờ mình đấy, đặt cái mục tiêu là mình đi qua chỗ này mình thấy bừa thì mình dọn luôn. Chỉ cần như thế thôi, cứ mỗi ngày, mỗi ngày dọn một tí, thì cái góc, cái khu vực, ờ, phòng ngủ của bạn nó sẽ kiểu bực gọn hơn này. Và ngoài ra thì bạn cũng có thể mua thêm một vài những cái kệ. Thật ra bây giờ trên trên sàn cam á, nó có những cái kệ rất là rẻ luôn. Ờ, có những cái kệ mà mình mang về mình tự lắp ấy, nó vừa rẻ này, vừa xinh, có thể trang trí decor luôn này. Ờ, bạn có thể sẽ hướng tới những cái kệ là một là cái kệ đặt ở ngay bên cạnh cái bàn mà làm việc của bạn, cái bàn học để mà mình có thể nhét sách vở vào ngay bên đấy. Cái kệ này có thể là kệ có chân tuyển, tức là cái chân con lăn á, để bạn có thể ừ, ví dụ mình xách, ờ, ờ những cái sách vở này, báo chí này, từ góc này sang góc khác, thì thế này cũng tiện. Cái thứ hai cái kệ có thể tìm kiếm là một cái kệ treo tường. Cái kệ treo tường là, kiểu, cái kệ khung lưới ấy, mà bạn chỉ cần là móc những cái cái nó, gọi là, những cái móc vào đấy, xong rồi bạn đặt lên, hoặc là những cái kệ mà nó có, ờ, có thể treo tường mà nhỏ nhỏ để mình có thể đặt những đồ trang trí. Khi có thêm những cái đồ trang trí vào đi chẳng hạn, thì nó cũng sẽ khiến căn phòng nó, gọi là, sinh động hơn này, rồi nhìn nó thoải mái, nhẹ nhàng hơn khi có những cái đồ bạn yêu thích đó bạn. Bạn thấy thế nào?
Ít vậy. Đúng rồi. Ờ. Hợp lý. Ừm, ừm. Hay nha. Ờ. Ừm, ra là vậy. Ờ, mình thấy cực kỳ hợp lý luôn đó bạn. Có nghĩa là cái điều đầu tiên ở đây là nhìn nó phải gọn gàng trước, đúng hông nà? Mà sau đó thì sẽ có một cái gì đó trang trí lên, nhìn nó sẽ, kiểu như là, cũng nịnh mắt hơn và nhìn nó cũng, gọi là, thư giãn hơn nữa. Thiệt sự là như vậy luôn á bạn. Kiểu như trước khi bạn nói nha, thì thật sự á mình suy nghĩ là, trời ơi, bây giờ phải dọn hết nguyên cái phòng, quá là mệt đi, nhìn nó bừa bộn lắm bạn ơi. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ chia nhỏ nó ra, đúng hông nà? 1 ngày chỉ cần 5 phút thôi và từ từ từ từ như vậy thì nó cũng là sạch sẽ thôi, mình thấy hợp lý á.
Chính xác nha. Đúng rồi. Mình hiểu mà. Đúng nhỉ? Ừm, rồi, ô kê. Vậy thì coi như là bây giờ mình đã sắp xếp được một cái kh căn phòng nó gọn gàng, sạch sẽ rồi nha. Cái việc thứ hai thì mình nghĩ rằng là để căn phòng nó, kiểu, nó chill chill, nó nhẹ nhàng, thư giãn hơn thì bạn cũng có thể hướng tới là sử dụng về mặt hương thơm. Cái hương thơm tạo mùi này thì có thể dùng tinh dầu này. Tinh dầu thì thực ra bây giờ cũng có rất là nhiều loại tinh dầu, nó cũng chỉ cần một cái lọ, nó rơi vào khoảng độ, ờ, 60.000 đến 120.000 là một lọ tinh dầu đặc, cô đặc ấy. Xong rồi là bạn có thể dùng những cái que, cái que cắm tinh dầu cho vào đấy, thì đặt ở một góc phòng là đủ thơm rồi. Nếu như mà bạn không thích cái mùi, kiểu, dạng như hương hoa như vậy, thì mình cũng có thể sử dụng những cái liệu pháp, những cái, ờ, tinh dầu nó thiên nhiên hơn như là mùi sả đi chẳng hạn. Mùi sả, mùi chanh này, thì những cái mùi này nó sẽ mang lại cảm giác là, à, tươi mát và thư giãn. Đó, bạn thấy cách này thế nào?
Ờ. Ô! Wow. Ồ, công nhận hay nha, đó giờ mình hông có nghĩ tới cái vụ mùi hương luôn đó bạn. Mà công nhận làm như vậy mình thấy cực kỳ hợp lý luôn á. Kiểu như bước vô phòng, cái xong rồi cái hương thơm, gọi là, nó đập thẳng vô mặt mình, vô mũi vô mũi mình, đúng hông nà? Mình ngửi một cái là tự nhiên là sau đó cái cơ thể tự nhiên sẽ tự động bật cái công tắc thư giãn lên luôn. Mình thấy cái cách này hay đó nha.
Đúng nha. Ừm, thế bạn ừm, bạn thích bạn thấy thích là hợp lý rồi nè. Và nãy bạn có nói, bạn có nhắc đến câu chuyện là, ừ, cái muốn cái phòng là nó có ánh sáng, nó vàng vàng một tí, đúng không nè? Thì thật ra sử dụng những cái ánh sáng đèn vàng là nó cũng rất là thoải mã mái và thư giãn nha. Nhưng mà khi mà bạn sử dụng đèn vàng thì mình khuyến nghị rằng là cái đèn vàng chỉ dùng khi mà bạn thư giãn, ờ, có nghĩa là đi ngủ này, hoặc là cái lúc đấy là bạn giờ nghỉ. Còn riêng cái khu vực học tập thì bạn hãy chuẩn bị cho bạn một cái đèn đèn học nó tử tế một chút. Tức là cái đèn học mà nó bây giờ hiện tại trên thị trường á, nó có rất nhiều thể loại đèn học ánh sáng trắng và nó có lợi cho mắt, tức là nó không bị làm cho mắt bị mỏi này, rồi cái ánh sáng nó chiếu vào mắt, nó không bị chói quá. Thì riêng góc học tập thì hãy chú ý đến, ờ, cái đèn như vậy. Còn đèn vàng thì bạn có thể nếu như mà cần sửa nhà đi chẳng hạn, thì có thể là lắp ngay ở trên trần, ở ngay cái khu vực mà giường ngủ như thế cũng rất là ô kê nè. Và ngoài ra thì như bạn nói đó chính là, ờ, có thêm 1 cái ghế lười thì cũng rất là hợp lý, đúng không nè? Ờ, 1 cái ghế lười có thể là có thêm 1 cái bàn nho nhỏ, gọi là, bàn để uống trà ở trong phòng. Rồi cái kệ mà, ờ, đựng sách vở, sách báo của bạn cũng có thể di chuyển, ờ, di chuyển đi di chuyển lại thì bạn có thể chọn lựa chỗ đấy làm một cái khu vực, gọi là, đọc sách, xong rồi có thể bật thêm một chút nhạc, gọi là, à, nhạc spa đi chẳng hạn. Cái nhạc đó thì nó sẽ mang lại cảm giác là yên bình cho tâm hồn. Đó, bạn thấy thế nào?
Ừ. Ừ. À. Ồn á. Ừ, ừ. Nha. Đúng rồi. Ê, mình thấy hay nha. Tự nhiên nghe bạn kể vậy mình thấy công nhận, trời, nghe cái thôi là thấy là sảng khoái thư giãn liền ngay lập tức luôn á. Kiểu như là, bây giờ là bàn học thì nói gì nói cũng không thể nào mà để đèn vàng được, đúng hông nè? Nó sẽ gây buồn ngủ, rất là hợp lý luôn. Vậy bây giờ mình sẽ, gọi là, gọi là, lên sàn cam đi, mình sẽ tậu thêm những cái như bạn nói, có thể là cái kệ di chuyển được mình thấy hay nha. Có nghĩa là bây giờ mình để kế bên cái bàn học của mình cũng được, nhưng mà mình kéo lại gần ghế lười cũng OK luôn. Mình thấy cái này là cực kỳ hợp lý luôn á, mà chắc là cũng hông mắc đâu bạn ha?
Đúng nha. Ừm, đúng rồi. Những cái vật dụng như này bây giờ chế x trên sàn cam á, nó rất là rẻ. Ờ, thật ra là nó chỉ rơi vào khoảng độ mấy trăm nghìn cũng có thể mua được một cái ghế lười như vậy rồi á. Và mình nghĩ rằng mấy trăm nghìn nó cũng không phải là quá mắc, cho nên là nếu như mà bạn muốn hướng theo cái phong cách là, ừ, vừa có chỗ vừa nghỉ ngơi này, còn vừa có thể sử dụng làm đồ decor á, thì cái cách như thế này cũng rất là ổn. Và nãy bạn cũng có nhắc đó chính là phòng của bạn là thường xuyên là bị ổn tiếng ồn, đúng không nè? Thật ra những cái tiếng như là còi xe từ bên ngoài thì thôi mình cũng khó mà tránh được. Cái này thì chỉ có một cách đó chính là, à, khi mà bạn học hành thì bạn đóng cái cửa sổ vào nhưng mà vẫn mở cái rèm ra thì như thế cái ánh sáng từ bên ngoài vẫn có thể đi vào nh này, và nó cũng có thể giảm thiểu được cái tiếng ồn. Nhưng mà ngoài ra, à, có thể rằng là mình có thể làm thêm một chút chống ồn cho cái cửa phòng, x cái cửa ra vào của mình ấy, để hạn chế những cái tiếng từ bên ngoài. Cái việc mà, ờ, làm chống ồn như thế này thì sẽ giúp cho bạn là học hành này, hay là làm việc nó cũng tẽ sẽ tập trung hơn. Và kể cả cái giây phút mà bạn thoải mái thư giãn thì nó cũng sẽ, ờ, thư thái hơn rất là nhiều. Và cái cách chống ồn thì thật ra bây giờ cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ, ừm, bạn có thể vẫn là lại lên sàn cam, có thể mua những cái nẹp, gọi là, nẹp chống ồn về rồi gắn vào ừ, gắn vào viền của các cái cửa ấy. Thì bây giờ tất cả những cái nẹp mút nó đều là, kiểu, một là nhựa này, hai là cao su, thì sử dụng những cái như thế nó có thể hạn chế được tiếng ồn từ bên ngoài dào vào á.
À. Ờ. Đúng rồi. Ừm. Hay vậy. Đúng luôn, ê, mình thấy hay nha, công nhận cái vụ mà cái nẹp chống ồn là mình chưa bao giờ nghe nói luôn á, mà công nhận là bạn nghe bạn chia sẻ mình thấy cái công dụng nó cũng, gọi là, vi diệu thấy sợ luôn, mà tính ra nhìn vậy chắc là cũng không có mắc nữa nè. Trời, chắc là lát nữa mình lên mình tham khảo mình mua liền ngay lập tức luôn á bạn.
Vậy ấy hả? <laughs> Ừm, rất là hợp lý này! Ờ, vậy thì coi như là chúng ta đã xử xử lý xong, ồ, không gian, rồi là tiếng ồn và ánh sáng rồi, thì mình nghĩ rằng là với những cái như thế này nha, thì về cơ bản là bạn đã có một cái căn phòng, gọi là, nghỉ ngơi đúng nghĩa rồi. Và bạn cũng nên nhớ là thôi thì đây là phòng nghỉ ngơi thì mình cũng hạn chế mang những cái áp lực từ công việc hay là học tập vào nghỉ ngơi nha. Cái việc học nó chỉ ở trên bàn học thôi, à, hãy làm cho đầu óc của mình thư thái hết sức khi mà, à, mình bước vào cái giai đoạn nghỉ ngơi và, à, phục hồi cơ thể ha.
Ừm. Ờ. Hay quá! Ừm. Ừm, ra là vậy. Trời ơi, thiệt sự là cảm ơn bạn nhiều lắm luôn á nha, những cái chia sẻ của bạn mình sẽ áp dụng hết tất cả những cái cách đó luôn á, để có thể là biến cái phòng mình thành một cái nơi, gọi là, cực kỳ thư giãn và chill mới được, thật sự cảm ơn bạn nhiều lắm luôn á.
Không có gì nè.
Bye bye bạn.